Как наладить отношения с соседями?
Мгм. У меня, кстати, недавно был конфликт с соседями и пришлось отношения налаживать. Самое лучшее- э
О, как! То есть вопрос-то в тему, да? Так получилось.
Д да, просто в тему. Самое лучшее- это, конечно же, начать с разговора, если это возможным. Погов
Так, что ты имеешь ввиду? Остановить человека, прийти к нему специально, может быть, не знаю, испечь пирожок и прийти в гости, и сказать: "Слушай, давай поговорим"?
Всё это, кстати, работает, но мне сначала удавалось это сложно, так сказать, просто подойти. У меня был их телефон и "Ватсап", я написала смс.
Так. Ага. О, спасибо современным технологиям, да? Насколько современные технологии облегчают людям вот такие вот контакты. Особенно в каких-то конфликтных случаях, когда вот 1 шаг намного проще сделать по, э, смс или "Ватсапу", чем подойти, действительно, на улице или, тем более, постучать в дверь.
Конечно. Так и есть. Я вот, например, боюсь постучать в дверь. Э, но я всё им объяснила, собственно. И они сказали: "Подходите", и мы с моим молодым человеком подошли к ним, и объяснили свою ситуацию и свою проблему.
А почему? Так. Ха. А это было вот, э, к конфликт произошел, так скажем, по твоей вине, это было, ну, на тебе что-то? По их. Мгм, мгм.
Нет, по их. Да, потому что они очень шумные, у них 2 ребенка, 2 ребенка маленьких. То есть одному где-то 2 годика, другой- 4. Вот, и они постоянно очень громко шумят, прыгают, кричат, и начинается это ой э, очень рано. Да.
Ну, то есть активные дети. Активные дети, которых трудно А какие варианты решения вот такой проблемы? Потому что, ну, дети- они же дети, это даже не собака, которая быстро вырастет, ее можно выдрессировать, в конце концов, да?
Ну да-да, я понимаю, но мы хотя бы попросили их, чтобы они не кричали перед нашей дверью в коридоре, ну, по возможности, потому что у нас общий коридор с соседями. То есть сказали: "Ну, если вы идете 30 секунд, вы можете подождать, хотя бы не кричите с утра, ну, попытайтесь из их занять чем-нибудь, там, игрушками, мультиками, не знаю, еще чем-нибудь". Потому что раньше было такое, что они могли прыгать с кровати часами.
Нь Ага, ага. Да. Да. Мгм, мгм. Ну, вырастут, опять же, ну, к тому времени, когда они вырастут и вы уже оттуда можете съехать. А какие еще вот варианты решения такой проблемы, как шумные соседи, ты видишь?
Да мне вообще кажется, вот некоторые люди, почему-то они не понимают, то есть они думают, что они живут одни. Э, я, например, всегда, если мне, например, кто-то что-то скажет, что его не устраивает, но я всегда, э, в положение человека вхожу, то есть я не понимаю, например, такого, что мне бы сказали, и я бы продолжала это делать. Вот, также, например
Ага. Ну это же дети, что ты можешь сделать с детьми?
Да, но они так и говорят: "Это же дети, мы ничего не можем сделать!". Но самое интересное: к ним приходили, например, взрослые какие-то, но я не знаю, кто это, их родители, старшие люди, то есть, и они также начинали разговаривать, кричать перед нашей дверью, то есть они вели себя точно так же, как дети. Потом мы сказали. Ну
Да. Да. Ага. Так. Мгм, мгм, мгм. Слушай, ну, может, это культурная особенность страны? Потому что, допустим, не во всех странах, опять же, принято держать себя тихо. Есть же прямо целые стереотипы про страны, там, если говорить про Европу, про ту же Италию, Испанию, что люди в Италии и Испании дь отличаются особой шумностью, да, или в Латинской Америке люди отличаются особой шумностью. Может быть, это еще связано с, э, культурными особенностями твоих соседей?
Мгм. Возможно, кстати. Но вот я спрашивала у своего молодого человека, он же местный, он говорит, что нет, всё равно есть какие-то правила поведения в общественном месте. Но он всегда говорит, что есть определенная группа людей, которые бескультурны, он так их называет. То есть всё равно ты не можешь куда-то в общество выйти и н начать там кричать, или вести себя, э, таким подобным способом, то есть- нет. Вот, и получается, мне кажется, что дети просто копируют родителей, а родители почему-то не говорят ничего детям. То есть детям же можно спокойно сказать, там: "Займись чем-нибудь другим, порисуй, поиграй".
Ага. Мгм, мгм. Но это безусловно! Ну, слушай, во-первых, не, э, двухгодовалым детям, наверное, можно это сказать. Они некоторых моментов не понимают, дети, в определенном возрасте, да. А, во-вторых, действительно, если родители сами по себе очень шумные, их это не напрягает, то дети привыкли в таком расслабленном режиме себя вести соответствующим образом.
Мгм. Согласна абсолютно! Еще было
То есть у них родители, получаются, спокойные, пока дети шумят, соответственно, дети тоже спокойно шумят.
А я, кстати, 1 раз даже слышала, что сам вот этот отец этого ребёнка как-то начал заводить. То есть я по голосу слышала, что он 1 начал кричать, его как-то пугать, и потом ребенок, э, стал бегать по квартире, и, видимо, отец за ним. То есть мне иногда кажется
Ну это они так играют, папа решил поиграть с ребенком, это даже умильно.
Ну да, ну мы же уже попросили их! А он сам начинает.
Они сами себя не слышат, вполне возможно. То есть здесь еще момент вот звукоизоляции, да, помещений, и того, что люди, привыкшие к определенному уровню шума, соответственно, к нему толерантные. Они просто не понимают, как тебе это может мешать.
Конечно. Еще нам очень <chuckles> не нравилось то, что они всегда, э, очень как-то, м, <smacks lips> я не знаю, не то, что они грязные, или что-то, но они постоянно оставляют свои вещи в нашем общем коридоре, и то есть весь коридор в их вещах. То есть они не понимают, что чем общественное место отличается от своей собственной квартиры.
Ага, ага. От их собственного, ну да. Слушай, ну есть же, помимо вот личного контакта, как ты уже попробовала, да, есть же еще всякие разные возможности решить конфликт на другом уровне, как это: председатель дома, э, товарищества соседей, то есть везде разные существуют организации. Они у вас такого нет, да?
Да. А у нас такого нет! Н нет, вот мне бы, наоборот, такое бы подошло, потому что иногда бывает с ним с ними вообще, ну, вот очень трудно найти общий язык. Такое ощущение, что они не понимают, вот они так себя ведут, и они не понимают. Вот они, может, дома у них там бардак, и они не понимают, что это общественное общий наш с ними коридор. Вот.
Так. Мгм, мгм. Ну, действительно, раз общая, значит, часть принадлежит им. Вот они эту часть и занимают. Здесь еще стоит учитывать вот, э, культурные особенности, да, этих людей, и разное отношение к, в том числе, общему пространству, в том числе к тишине.
Мгм. Мой, кстати, молодой человек еще такой вот способ придумал: он хотел с ними подружиться, и перед Новым годом они вместе договорились и сделали такое совместное чаепитие. Вот, и вроде бы в весь конфликт- он сгладился, то есть они стали нормально общаться, и всё такое. Да. Но потом, через пару дней, всё началось снова, потому что у них была какая-то вечеринка опять, и всё, они про нас забыли. То есть мой молодой человек им в "Ватсап" посылает, что: "Друзья, уже там, э, время час ночи. Может быть всё, прекратите?". И опять они всё забыли через, буквально, несколько дней. Вот это меня тоже поражает, хотя, э, ну, как я поняла, что они обо всём договорились.
Так. Ага. Вечеринка. Ну, Новый год- это праздники. Ага, ага. Мгм. Так, ну тут сложно что-то сказать. Как ты думаешь сама, вообще с ними возможно, в принципе, договориться, чтобы они вот как-то вас поняли, что вам нужна эта тишина?
Ш Вот я уже вот я уже, кстати, сомневаюсь, потому что у меня было такое, что я вообще с ними не разговаривала, то есть игнорировала. Встречаю их и просто не хочу Даже "здравствуй" для меня было сказать, ну, проблема. Я не знаю.
Ага. Так. То есть настолько они уже достали.
Да, настолько они меня достали. Потому что, ну 100 раз уже им было сказано, и они не понимают. Вот, я даже не знаю, что с ними делать, если честно, игнорировать не помогает. И было такое, что, например, когда они начинали, э, кричать там и опять что-то делать такое, я включала музыку
Ага. Вести себя шумно, как обычно.
да, шумно, как обычно. Я тоже шумела, я включала музыку на полную громкость и устраивала дискотеку, чтобы мой шум перекрывал их шум. Мстила им!
Мгм, мгм. И как, это работало?
Ну я не знаю, ну они прекращали. То есть, я не знаю, это они, по, э, может им надоело уже прыгать, или действительно они понимали, что всё, хватит. То есть, э, помогало, но, я не знаю, честно. Может помогало, может они сами, э, прекращали. То есть вот так вот.
Ну слушай, а в таком случае ты не думаешь, что проще, если это съемное жилье, то проще действительно переехать?
Ну вот у нас, например, сложно найти новое жилье, здесь большая проблема вообще, чтобы жилье найти. Я уже говорила молодому человеку: "Давай переедем!" Он говорит: "Это без вариантов." То есть никак нам не переехать сейчас. Ну хотя, мне кажется, можно. Да. Да, рынок жилья здесь такой проблематичный, то есть люди стоят там в очередь годами, то есть на новое жилье.
Мгм, мгм. Понятно. Достаточно сложная ситуация. А вот Мгм, мгм. Ого! Ничего себе! Но поговорить как-то с хозяевами жилья, чтобы те поговорили с соседями, так скажем, выйти на новый уровень.
А здесь нет хозяевов. Нет, тут как-то от компании ты снимаешь, то есть они не могут н ничего сделать. Мы причем, даже пытались что-то сделать н
Но тем более с компанией.
Да, но они говорят, что до 11 часов можно шуметь. Вот, э, естественно, тогда, когда они шумели до часу ночи, что бы мы могли сделать? Только вызвать полицию. Но полиция тоже может приехать, может не приехать, и мы не хотели совсем отношения как бы портить с ними, вот в чем дело.
То есть вы стараетесь все-таки с вашим молодым человеком поддерживать с ними еще и добрососедские отношения, несмотря на все <laughs> несмотря на все дрязги, несмотря на все недопонимания.
Да, все-таки мы стараемся до последнего, да! Но мне кажется, если мы, например, начнем полицию там звонить постоянно, но отношения только ухудшатся. То есть, э, не знаю, конечно, что в дальнейшем будет, но я, например, на грани, мой молодой человек еще как-то с ними общается. А мне вот уже конкретно, уже надоела эта ситуация.
Ага. Ну конечно! Ну, он пытается как-то, да, сгладить, поддержать, решить проблемы, так скажем.
Да, ну, может быть, еще это зависит, потому что они у них, э, одинаковый менталитет, они, э, из одной страны, а я- нет. Потому что в моей семье так не принято, например, было.
Из одной страны, ага. Ты думаешь всё-таки, что культурные особенности тоже играют свою роль? А вот если немного отстраниться от этой ситуации, как ты считаешь, как вот эти культурные особенности между соседями, в принципе, можно сглаживать?
Ой, вот это, кстати, очень сложно, потому что, э, в некоторых ведь странах, действительно, то есть можно шуметь, и мне кажется, сколько им не объясняй, они всё равно этого не поймут. А в других странах, э, например
Да. Но ты не в такой стране, это вот не ваш сейчас случай?
Ну вот здесь разные, я говорю, здесь есть очень спокойные люди, но у нас же еще очень много приезжих. То есть обычно приезжие, я замечаю, что ведут себя, как у себя дома. То есть вот такое есть Да.
А, ага, ага. Мгм. Ну, естественно, им же нужно время какое-то, перестроиться, может быть, переключиться. Опять же, они сами должны быть настроены на эти изменения, то есть, грубо говоря, хотеть меняться и понимать местную культуру.
Конечно! Конечно. Я вот, например, всегда как-то пыталась подстроиться, то есть, э, э, всё равно хотела интегрироваться в общество. Для меня было важно и язык выучить, и какие-то культурные особенности, то есть я хотела быть частью общества, а не хотела быть туристом всю жизнь. А некоторые живут по 20-30 лет, и они всё равно живут в своем обществе, разговаривают на своем языке, некоторых даже друзей нет у местных. То есть, э, всё у них, как бы, как в своей стране получается, и мне кажется, это неправильно, кстати.
Мгм, мгм. Мгм. Да, да. Мгм, мгм. Ну, видишь, м, люди все разные, кому-то кажется так, кому-то по-другому. А вообще, как ты считаешь, насколько важны именно добрососедские отношения в обычной бытовой жизни? Ну вот щас отстранимся опять же немного от твоих конкретно проблем с соседями: насколько они упрощают жизнь или усложняют?
Ой, для меня, например, очень важно, потому что я хочу со всеми дружить, я сама до такой доброжелательный, добрый человек, то есть для меня какой-то конфликт- это вообще проблема, потому что я не могу жить в конфликте, м Да, у меня даже такое ощущение бывает, что я себя плохо чувствую как-то вот от этого негатива. То есть я люблю позитив, улыбаться, "привет", э, "здравствуйте", помогать людям, то есть, э, в конфликте жить вообще не хочу и не могу.
Ага. Стресс втройне. Ага, ага. Понятно. Ну что ж, спасибо, что поделилась. Я желаю тебе скорейшего разрешения всё-таки проблемы с соседями, чтобы вы установили хорошие, добрососедские, тихие отношения.
Спасибо и тебе большое за разговор. Было очень интересно пообщаться. Пока!
Надеюсь, еще услышимся. Пока-пока!